Ưm, thì đó, cho nên là khi mà bạn thực sự bạn thi bạn hông thi được, người ta hổng có nghĩ tới cái chuyện rằng là "Ơ, nhỏ này làm cho cực vô rồi thi cũng chả được cái gì." Hông, cái đầu tiên người ta sẽ nghĩ rằng rà: "Trời ơi! Nhỏ này nó phải xui dữ lắm á, nó học cỡ đó, nó làm cỡ đó mà nó còn rớt được, mình cỡ nào trời?" Đó, rồi bạn nghĩ họ có dám cười bạn hông? <laughs> Trời ơi!
<laughs> Mình nghĩ là chắc là cũng ừ, lương bạn nói á, nói chung là mối quan hệ bạn bè với cả bọn mình đi, thì bọn mình cũng chơi với nhau cũng được cả chục năm rồi, xong mối quan hệ nó cũng rất là thân thiết á. Thì, ừ, mình nghĩ là cũng cái việc mà họ, gọi là, cười mình đi, thì chắc là cái xác suất nó cũng không có quá là cao đâu, đấy, nhưng mà chủ yếu là mình cũng đang rất là, kiểu, bí ở cái việc á, là mình cũng chưa biết chia sẻ với họ thế nào thôi. Đó, thì mình cũng, gọi là ừ, nếu mà kể cả họ có cười đi chăng nữa hay là họ như thế nào thì thật ra mình cũng thấy, kiểu, ổn thôi. Tại vì mình cũng chấp nhận là, ờ, thôi mình, gọi là, mình trượt rồi thì bây giờ mình cứ chấp nhận, và bây giờ mình cố gắng mình cố gắng để, gọi là, ôn tập cũng như là để thi lại thôi. Chứ bây giờ kể cả họ có cười mình hay không á, thì mình vẫn trượt thôi mà, nó cũng chả có thay đổi được điều gì. Đấy, nhưng mà mình vẫn vất là ngại thôi, mình cũng chưa biết là, kiểu, nên, gọi là, mở đầu câu chuyện như nào á bạn, tại vì tự dưng á, bạn bè các thứ đang đi chơi với nhau này, xong đang ăn uống nói chuyện rất là vui vẻ, xong tự dưng mình lôi ra, kiểu: "Ê mày ơi, tao trượt rồi." Đó, trời ơi! Tự dưng cái câu chuyện nó nó tụt xuống nó tụt xuống dốc luôn á, và lúc đấy thì, kiểu, mình cũng rất là sợ, nhỡ mà sau khi, kiểu, mình nói như thế xong, kiểu, ừ, nếu mà, gọi là, mình thấy đỡ ấy, nếu mà họ cười mình là mình còn thấy đỡ hơn cơ. Nhưng mà chứa tự dưng á, họ, gọi là, họ quay ra, họ lại an ủi xong họ lại, kiểu, thương hại mình thì mình lúc đấy mình lại còn cảm thấy tồi tệ hơn rất là nhiều á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> À. Ừm. <laughs> Ha. Đúng rồi. Ừm hưm. Ờ, nhưng mà nếu vậy nha, thì bây giờ nà, mình sẽ hỏi bạn, bây giờ bạn rớt rồi, bạn có tính thi lại hông?

Ít nhất là gì, có thể họ sẽ chê <chuckles> theo cái kiểu là "Mày học kiểu gì vậy, giờ mày mày mày thi mày rớt, giờ mày học thì thi lại cho tao đi, hoặc là mày ôn lại cho đàng hoàng đi rồi mày thi lại cho tao đi". Đó. Thì lúc đó, hỏi bạn chứ bạn nghe như vậy thì bạn có cảm thấy bị yếu đuối hay là cảm thấy, trời ơi, quê quá hông? Bạn có thấy quê hông?
<laughs> Ừm, cũng hợp lý ha. Ờ, mình thấy cái cách này làm cũng khá là ổn, đúng không? Tự dưng bây giờ thay vì bảo là, ờ, chia sẻ câu chuyện là ôi giời ôi, ờ, tao thất bại rồi, tao thi trượt rồi, mọi chuyện nó quá là kinh khủng đi. Thì như bạn nói á là mình hoàn toàn có thể thay đổi cái trọng tâm câu chuyện, thay vì mình, gọi là, quá là tập trung vào cái việc là mình thất bại, mình thi trượt đi, thế bây giờ mình chuyển nó sang một hướng mới. Đấy là thay vì là mình, gọi là, nói về đi nói lại về cái thất bại đấy, mình nói về những cái dự định tương lai của mình này. Có thể là sau này thì, gọi là, mình sẽ tiếp tục mình thi và thi đến cho khi nào, gọi là, đỗ thì thôi. Đó, thì lúc đấy thì các bạn bè của mình á, thì khi mà họ thấy là gì, ừ, mình cũng đã có quyết tâm rồi, mình cũng đã có kế hoạch trong tương lai rồi. Thế nghĩa là cái thất bại này á nó chỉ là mang tính chất là tạm thời, ở trong thời điểm này nó chưa đỗ thôi, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ, gọi là, bỏ cuộc luôn này, cũng không có nghĩa là mình sẽ không học thạc sĩ nữa. Và bây giờ mình sẽ tạm ngừng lại này, mình dành thời gian hơn để mình học tập, mình trau dồi các kiến thức, kỹ năng của mình. Xong rồi về sau có khi là mình thi thì mình, gọi là, cũng có kết quả tốt hơn. Và mình nghĩ là, ừ, đúng như bạn nói đó, khi mà mình, gọi là, nói chuyện theo cách này ấy, thì các bạn của mình họ cũng sẽ không có bị, kiểu là, quá là sến súa này, xong cũng hay bị, kiểu, ngượng đâu. Và có khi là họ cũng, gọi là, cổ vũ, động viên mình hơn để, gọi là, năm sau cố gắng hơn này.
Hông! <laughs> Ừm hứm. Đúng. Ừm. Đúng. Đúng. Ừm. Ừm. Đúng rồi, cho nên á cái điều quan trọng ở đây không phải là cái chuyện mà không dám thừa nhận thất bại hay sợ yếu đuối, mà quan trọng rằng là góc nhìn của bạn như thế nào thì tự nhiên bạn cảm thấy chuyện đó bình thường lắm, hông có vấn đề gì đâu, hổng có gì phải lo hết nhé. Cố lên, ráng thi tốt thật là tốt rồi cầm cái tấm bằng đó về khoe với bạn mình là, ờ, mình thi được rồi nè. Nó.